जी, तो मेरी एक समस्या है जो मैं आपके साथ अ अ, डिस्कस करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी अगर आप मुझे कोई ऐसी टिप्स दे सकें जिन्हें मैं फ़ॉलो कर सकूँ और अपनी ज़िन्दगी में एक बेहतर चेंज ला सकूँ। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो अ, मेरी समस्या कुछ इस प्रकार है कि मैं थोड़ी-सी ना अ, मतलब इंट्रोवर्टट हूँ ज़्यादा मुझे बातचीत करना, लोगों के बीच बैठना, अ, मतलब मुझे लोगों के बीच बैठना पसंद है, मगर मैं उस बात उस अ, बीच में बैठकर लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं बहुत ही अ, कम लोग जब होते हैं जैसे मान लीजिए 1-2 अगर मेरी ही दोस्त हैं तो मैं शायद थोड़ा-बहुत बोलना प्रेफ़र करती हूँ। मगर मैं वैसे ज़्यादा अपनी तरफ़ से कोशिश कम करती हूँ कि मैं कम से कम बोलूँ। क्योंकि मुझे अ, मतलब बहुत कम्फर्टेबल नहीं लगता है लोगों के आगे सब के आगे बात करना और अपने कोई भी ऐसे मेरे अ, थॉट्स लोगों को बताना। तो उस वज़ह से ना लेकिन अ, कुछ दिक्क़त है कि मुझे लोग बोलते हैं कि तुम ना ऐसी लगती हो कि तुम अपनी अ, दोस्तों की परछाई में छुप रहे हो छुप रही हो या फिर अपने दोस्तों के पीछे छुपी रहती हो पूरे टाइम। अ, तुम्हारी ख़ुद की कोई पर्सनालिटी नहीं लगती है। तो वैसे तो ये कोई इशू मतलब मुझे लगता नहीं था, मगर अब ये इतना मैंने सुन लिया है कि अब मुझे कहीं न कहीं न बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा है कि, मैं अपने अंदर एक चेंज लेकर आऊँ ताकि मैं इतना शाय ना फ़ील करूँ लोगों के आगे बोलने से। और मतलब मुझे अगर थोड़ी-सी भी ऐसी झिझक होती है तो वो मुझे ना फ़ील हो लोगों के आगे बोलने से।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने बताई कि आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको थोड़ी-सी झिझक होती है एक, लोगों के बीच में बैठने से या बात करने से, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया, ये झिझक जो आपको होती है, ये ज़्यादातर किस तरह की बातचीत में आपको होती है, जैसे आपके दोस्तों के साथ या आपके परिवार वालों के साथ या जो आपको अनजान लोग मिलते हैं, उन लोगों के साथ?
जी। जी। जी, देखिए, जब तक जैसे मैं अ, ज़्यादातर तो मैं अपने घर में या अपने जान-पहचान वालों में कर लेती हूँ बात, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है बात करने से। मगर अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ़ मेरे परिवार के भी बहुत ज़्यादा जैसे लोग हैं अगर, तो मैं नहीं बात करती हूँ ज़्यादा। या फिर अगर ज़्यादा मेरे अननोन भी लोग हैं बहुत अ, अलग-अलग, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, तो भी मैं बिल्कुल ज़्यादा बोलना अ, पसंद नहीं करती हूँ। सिर्फ़ अगर गिनती के कुछ गिने-चुने लोग, जिन्हें मैं जानती हूँ, अगर वो मेरे साथ होते हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ।
ठीक है। जी। अच्छा। जी। तो जैसे आपने बताया, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे उन लोगों से बात करते हैं, तो उस वक़्त आपको क्या महसूस होता है? मतलब जब आप बात नहीं कर पाते हैं उन लोगों से, जो आपको असुविधा होती है, उस वक़्त आपको कैसा लगता है? डर लगता है, या उनके आगे शर्म सी आती है, शायनेस, या एक गुस्सा आता है या किसी टाइप की उलझन हो जाती है? क्या होता है आपके साथ?
मुझे ज़्यादातर तो बस अ, कहीं न कहीं मतलब एक घबराहट ज़रूर रहती है कि कोई मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले कहीं आकर, क्योंकि मैं फटाफट सोच नहीं पाऊँगी शायद जवाब देने के बारे में। या फ़िर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगी और मैं अटक जाऊँगी बोलते-बोलते, तो मुझे बहुत ऐसे शर्म आएगी बोलने में इस वज़ह से। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, मुझे कोई स्पीच की भी दिक्कत नहीं है। बस मैं एक शोंकिया ही बोलना कम पसंद करती हूँ और लोग उस चीज़ को कभी-कभी ऑफेंड भी ले लेते हैं कि ये तो बात नहीं करती है, बहुत रूड है शायद, इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये बिल्कुल भी नहीं बोलती है, बस देख के शक्लें बनाती रहती है, जो मैं नहीं करती हूँ मगर वैसे तो। मगर अब लोगों की अपनी-अपनी सोच हो जाती है उस वजह से क्योंकि मैं अपना कोई स्टैंड भी नहीं लेना ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई स स्टैंड ख़ास लेना चाहिए। तो उस वज़ह से लोग कुछ न कुछ बात बना देते हैं मेरे बारे में। और अ, रही बात कि अगर कोई मुझसे मेरी पसंद का टॉपिक चल रहा होगा बात करने के लिए, तो शायद मैं एक आधी बात कर लेती हूँ। मगर मैं बहुत ज़्यादा अभी बोलना नही अ, मतलब मुझे अच्छा लगता है।
जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा। तो जैसे आप बातचीत करते हैं तो ये सिव केवल जैसे एक होता है कि आप असहमत हैं उन लोगों से तब आप ऐसी असहज महसूस करती हैं या कुछ और भी होते हैं जैसे डिसएग्रीमेंट हो रहा है या आप असहज महसूस कर रही है उन सवालों के साथ ही आपके साथ ऐसा होता है की आप नहीं बोल पाते अपनी बात जैसे ना नहीं कह पाते हैं, ये चीज़े रहती है या या हर तरीके के सवालों के साथ होता, थोड़ा और विस्तार में बताएँगे आप।
जी। जी, जैसे अगर आपने बताया कि अगर मैं किसी अ, बात से असहमत हूँ और मुझे नहीं पसंद आ रही कोई बात अ, होती हुई तो भी मैं अ, अपने अंदर न कहीं न कहीं दबाकर रख लेती हूँ उस बात को कि नहीं, छोड़ो क्या बोलूँ मैं इन लोगों को अभी? मतलब मुझे न झिझक अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं बहुत मतलब अगर मुझे बोलने को बोला जाएगा ज़बरदस्ती कि तुम्हें ज़बरदस्ती बात करनी है, तो मेरे हाथ थोड़े से ऐसे काँपने लग जाते हैं, थोड़ा-सा न मैं अ, गर्म मुझे कान मेरे गरम हो जाते हैं और मुझे ऐसा इम्बेरसमेंट जैसा लगने लगता है मगर अ, ब बस मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती होती हूँ लोगों की बातों में ज़्यादा।
जी। जी। जी। तो क्या जी उन हिस्सों में से है जब आपने कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ हो, जिस वक़्त आपकी बात को काटा गया हो, या आपकी बातों का मज़ाक उड़ाया गया हो या आपको एक तरीके से बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया हो। क्या वो उस चीज़ की वज़ह से ऐसा होता है?
जी। <smacks lips> जी, बिल्कुल उस वज़ह से ही है ऐसा मैं ऐक्चुअली बचपन से ऐसी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी और मैं मतलब स्कूल टाइम में भी मुझे अ, मतलब टीचर्स थकते नहीं थे बोलते हुए कि थोड़ी देर चुप हो जाओ प्लीज़ लेकिन अ, फ़िर धीरे-धीरे, करके जब लोगों ने तो 1 बार, 2 बार, 3 बार मज़ाक बना दिया तो फ़िर वो भी एक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी कि ठीक है, अगर लोगों को इतना पसंद नहीं है मेरा बोलना तो फ़िर मैं नहीं बोलूँगी। और बस, वो दिन था और आज का दिन है मैं ज़्यादा कुछ ऐसे डिस्कशन करती नहीं हूँ किसी भी चीज़ के बारे में और जी, अभी ये डिस्कशन करना भी मुझे धीरे-धीरे करके मेरे लिए भारी हो रहा है, तो जी।
जी। अच्छा। अच्छा। जैसे आपने बताया तो, जैसे आपने बताया वो लोगों ने आपको आपका मज़ाक उड़ाया और आपके टीचर्स भी जानते थे कि आप पहले बोलती थी। तो उस वक़्त, जब ये चीज़ें हो रही थीं आपके साथ तो आपने इसको दोबारा से बदलने की कोशिश करी जैसे पहले कभी कोशिश की आपने कुछ बोलने की फ़िर से? अगर हाँ, तो कैसे क्या हुआ तो उस वक़्त थोड़ा बताएँगे?
जी देखिए, जैसे फिर एक बार मैं स्कूल से जैसे हम पास आउट हो गए, हम कॉलेज में आए और सब कुछ अ आगे चला। तो मैंने ये चीज़ एज़्यूम करी कि अब तो थोड़े से बच्चे मैच्योर हो जाते हैं कॉलेज में आके लोग थोड़ा ज़्यादा दूसरों को स्पेस देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बड़े होकर। तो शायद अगर मैं यहाँ पर अपना कोई बात अपनी बोलूँगी तो लोग मुझे शायद इग्नोर नहीं करेंगे अब। मगर फिर वही बात होती है कि इतने बड़े-बड़े ग्रुप्स होते हैं कॉलेज में तो सिर्फ़ जो ज़्यादातर जिनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत लाउड होती हैं, जो लोग पहले से ही बहुत लाउड होते हैं, वो लोग ज्यादातर लीडर वाले रोल में बन जाते हैं और मैं क्योंकि इतना शांत रहकर अ, स्कूल टाइम से जब मैं शांत रहने लग गई थी। उसकी वजह से वो कहीं न कहीं मेरी आदत-सी बन गई थी कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती थी किसी भी चीज़ में तो वो धीरे-धीरे करके मैं और बनती गई और मैंने 1 आधी बार बोलने की कोशिश करी तो भी मुझे थोड़ा-सा न ऐसे कर दिया गया कि ठीक है, ठीक है तुम्हारी बात भी सुन लेंगे पहले इनकी सुन लो ये जो कह रहे हैं। तो फिर मैं उस बात पे ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करती थी कि ठीक है नहीं बोल रहे हैं या फिर नहीं मेरी कोई बात सुन रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलती फिर।
जी। जी। जी। अच्छा, तो जैसा आपने बताया, तो कभी ऐसा हुआ कि जब आपने इसको बदलना भी चाहा होगा और आपने इसके लिए कुछ कोशिशें भी किए ही होंगी, तो उस वक़्त कौन-सी आपको परेशानियाँ या तकलीफ हुईं, इसको करते समय?
जी। जी, देखिए, ज़्यादातर मतलब ऐसी तकलीफ़ में में मैं थी नहीं कि मैं बोलना चाहती हूँ और मैं बोल नहीं पा रही हूँ या ऐसी कुछ बात। मगर वो ज़्यादातर ऐसा रहता था कि मुझे किसी को फ हर्ट भी नहीं फ़ील कराना है कि, "देखो, तुमने मुझे बोलने नहीं दिया और अब मैं चुप हो गई हूँ तुम्हारी वजह से।" वो भी बात नहीं थी, बस वो मेरी सेल्फ़-रिस्पेक्ट के लिए था कि, "अगर मेरे वर्ड्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं उन वर्ड्स को बाहर निकाल के क्या करूँ? मैं उनको कैसे लोगों को मतलब अ, अपने वर्ड्स क्यों बताऊँ मैं, अगर लोग मेरी बात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो?" लेकिन अब वो धीरे-धीरे करके मुझे इतना अन्क अंडर कॉन्फिडेंट बन गई हूँ मैं इस वजह से, कि मैं कहीं पर भी आगे से इनिशिएटिव ही नहीं लेती हूँ बोलने का। चाहे वो फिर अगर अकेले मुझे प्रेज़ेंटेशन देनी पड़ी क्लास में कभी, तो मैं बहुत ज़्यादा ना दिक्कत फ़ील करती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, ज़्यादा लोगों के आगे और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत शाय फ़ील कर रही हूँ और मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों के आगे बोलने में।
उम, जी। जी। जी। जी। तो चलिए बस एक लास्ट सवाल, जैसे आपको ये चीज़ें होती हैं तो उस वक़्त पैटर्न क्या होता है? कि आपके शरीर में आपको कैसा महसूस होता है, गला सूखना होता है? या अप बिल का दिमाग़ बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उससे पहले आप क्या सोचते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं थोड़ा बताएँगी? पे
जी। जी, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा दिमाग़ थोड़ा-सा ब्लैंक हो गया है, थोड़े-से मतलब अ, पेट में थोड़ी सी हॉल होने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ मतलब मेरे घुटनों में थोड़ी-सी जान जा रही है और मैं कहीं गिर ना जाऊँ थोड़ी-सी, ऐसा लगने लगता है मुझे बेडोल सा। तो अ, और वीकनेस ही लगती है ज़्यादातर तो बाकी समय पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा संभाल लूँ डीप ब्रेथ और वो सारी चीज़ें करके बट जहाँ नहीं संभाल पाती वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अनकंफर्टेबल होने लग जाता है।
जी। जी। तो जैसे आपने बताया तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने चीज़े बोली की आपको ब्लैंक हो जाता है दिमाग़ और लोग आपकी बातों की पहले इग्नोर कर देते थे तो इसमें अब आप एक काम कर सकते हैं कि, आप लोगों स के आगे अपने जिस छोटे-छोटे सुझाव देना चालू करिए। जैसे अपनी फ़ैमिली में अगर कुछ चीज़ों की बात हो रही है की आज बाहर से खाना है या नहीं खाना, तो उसमें अपना सुझाव देने की कोशिश करिए। या आज क्या सब्ज़ी लानी है तो उसमें देने के लिए, या कुछ भी मतलब छोटे-छोटे अपने सुझाव देना चालू करिए, अपनी दोस्तों के बीच में अपनी छोटी सी राय देना चालू करिए कि ऐसा मुझे लगता है कि <smacks lips> अगर वो बोले की कहीं बाहर का प्लान बनाते तो ऐसा मुझे लगता है की करके भी आप बोल सकते हैं, कि चलिए इधर नहीं उधर जाते हैं। तो इससे आपको है ना छोटी बात कहने में दिक्कत नहीं होगी और दिमाग़ को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ब्लैंक हो जाते हैं तो जो आप टाइम देते हैं ना उसके बीच में की 1-2 सेकंड से ज़्यादा, उस वक़्त बे अ आपका दिमाग़ सोचता है कि हम रुक जाते हैं हम अ, बात ही नहीं करते अगर हम बोलेंगे तो हम ये हमारा मज़ाक उड़ाएगा। तो उस 2 सेकंड में 3 सेकंड में आप अगर बोल देंगे जो छोटे से सेंटेंस तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा जो आपको लगता है कि बुरा लग सकता है। आप छोटे-छोटे सवाल लोगों से पूछिए जैसे आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछिए कि ये कितने की है, ये कैसे है? यहाँ से आगे जाने का रास्ता कैसे हैं? आगे क्या मिलता है? मतलब इन छोटे सवालों का आप प्रक्रिया चालू करिए। इससे आपके मन में जो डर है लोगों से बात करने का स्ट्रेंजरों से या लोगों के आगे बात करने का वो ख़त्म होगा, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और जो आपको असुविधा महसूस होती है वो स सुवि असुविधा आपकी कम होने लगेगी, अगर मैं बताऊ तो। और जो आपकी ये बोल 2 सेकंड में अगर जो आप बोलते नहीं है ना तो जैसे मैंने आपको बताया तो आपका दिमाग़ है ना उसमें ये सोचता है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए। क्योंकि आप पहले भी उस चीज़ की वजह से इग्नोर हुए हैं चीज़ें हुई है तो वो रिकॉल नहीं करना चाहिए आपका दिमाग इसलिए। और कभी लगे कि मैं एकदम से जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो आप उनके आगे एक बात और कह सकते हैं 2 सेकंड के लिए मेरे को 1 मिनिट का समय दो मैं अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू रखती हूँ या रखता हूँ, जिससे आपको एक च जो ये भी हो जाएगा कि मैंने कुछ तो बोला लेकिन मेरे को सोचने का समय भी मिल गया। तो उधर आपको दिक्कतें कम आएगी और लोग भी आपको जज कम करेंगे। जैसे अ, गला सूखना होता है तो थोड़ा अपने पास पानी रखिए, कि जैसे ही आप कुछ बोलने जा रहे हो हल्का-सा पानी पी के चालू करिए जिससे आपका मन शांत हो और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए कि हल्की-सी साँस ऊपर अं अंदर बाहर ज़रूर करे। तो उससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा।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
जी। अगली बार आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं।